Me diz uma coisa, como é que você escolhe entre um dia de compras e um dia no parque?
Digo. Hã. Ai eu acho que, por exemplo, se for um dia de sol
Hum. Aham.
eu vou para o parque. Se for um dia meio esquisito, que pode chover, aí já vou aproveitar, vou pra um lugar fechado pra fazer compra logo, já ia já, né, me livro dessa tarefa, porque compras acaba que a gente tem f que é uma coisa assim que: "Ah eu vou ter que fazer.", né.
Entendi. Aham. Entendi. Sim, sim. Aham, aham.